Sì, esatto, qui, mhmm, nel senso ha fatto più un'opera di gossip, che un'opera di magari preoccuparsi, perché se si fosse veramente preoccupato, ma, mhmm, mi avrebbe anche fatto piacere che ne parlasse con me e mi se mhmm, aveva piacere darmi un consiglio, qualcosa, cioè, mhmm, s sono
Mh. E questo purtroppo ecco, non era non era la sua intenzione da quello che mi sembra di capire. Ma senti, visto che tu eri già stata là come tirocinante, questa persona avevi già avuto delle avvisaglie, diciamo, che non c'era un grande feeling, oppure, no, magari non ci avevi proprio avuto a che fare?
Mhmm, no, no. Allora in realtà sì, con questo collega già avevo avuto un un po' un'idea dal fatto che, mentre ero tirocinante quasi non mi salutava, poi quando sono diventata professionista anch'io allora ha iniziato a salutarmi. Già qui, non lo so, ero poco convinta della sua persona, ecco.
Sì, c'era comunque una coerenza un po' strana.
Sì sì, però diciamo che nel tempo, insomma mi aveva dato dei buoni consigli e quindi avevo detto: "Senti dai, mhmm, sotterriamo <chuckles> l'ascia". <giggles> Esatto. E dai, diamogli un'altra occasione, beh, ehm, inutile dirti che questa occasione non gliela darò mai più, perché poi, ehm, mi sono arrivati voci di corridoio, che sono arrivate a me, del fatto che io avessi bisogno insomma, la notizia si è ingigantita, sembrava che io, non lo so, fossi questa figura disperata, che non sapeva cosa fare, cioè un telefono senza fili che è finito malissimo.
Mh. L'ascia di guerra. <chuckles> Mh, assolutamente. Questo in che modo, ecco, ti è ti è dispiaciuto? Perché, mhmm, è b è strano, no, che le persone si siano basate sul racconto di altre persone, no, che poi insomma, mhmm, eri una persona appen arrivata da da poco, quindi non ti conoscevano eccetera, piuttosto che magari verificare l'attendibilità di questa situazione f direttamente con te.